Nhỡ đi bộ thì thì chắc chắn là phải chọn mấy cái nơi mát mẻ rồi chứ, không thể nào đi dưới nắng này kia được.
Đúng rồi. Giống như
Còn bạn thì Bạn thích đi bộ tại vì bạn chia sẻ được kỷ niệm và ngắm cảnh với bạn bè hay hay là còn gì nữa không ạ?
Ờ, cái việc đi bộ của mình, ờ, giống như, kiểu là, mình vừa đi bộ mà mình vừa có thể mình thiền được. Ờ, có nghĩa là mình sẽ cảm nhận được những cái, ờ, mọi thứ xung quanh mà mình tập trung vào việc đi bộ. Giống như, kiểu là, mình đi xe đạp đi ha, thì mình chạy trên đường mình cần rất là mình cần phải để ý những cái xe cộ xung quanh, đúng không? Thì khi mà mình đi bộ thì mình ở trong một cái vùng an toàn là một cái công viên, thì mình hoàn toàn có thể, ờ, lâu lâu mình sẽ nhắm mắt lại để mà mình cảm nhận những cái tiếng như là tiếng chim hót này, tiếng cây xào xạc hay là tiếng máy bay ở trên đầu chẳng hạn. Ờ, thì lúc đấy cái tâm hồn của mình nó rất là thư thái, ờ, và mình cảm thấy rất là an toàn. Ờ, còn thì mình thấy cái này nó là một cái điểm mạnh của cái việc đi bộ thay vì đi xe đạp, đó là mình hoàn toàn có thể, ờ, cảm giác được cái sự an toàn, ờ.
Vâng. Dạ, cũng đúng. <tsk>
Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào?
Dạ, cái